ค่ะ พอดีมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟัง แล้วก็มาปรึกษาด้วยเนาะ อ่า จะแบบ จะบอกว่ายังไงดีอะ เวลาที่เรามีกลุ่มเพื่อนนะคะ ที่เขาจะชอบโพสต์ใน ลงใน social media อะค่ะ แล้ว มันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่า เขาอวดกันน่ะ เออ แล้วเขาโพสต์แบบว่าข่มกัน อวดกัน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกแบบ อืม ไม่อยากจะเข้าไปใช้ social media เลยอะค่ะ
ได้เลยครับ อืม อะฮะ อืม ๆ ๆ ครับผม ทีนี้ถามนิดหนึ่งได้ไหม แล้วความรู้สึกของเราเองล่ะ เวลาที่เราเห็นอะไรแบบเนี้ย เรารู้สึกยังไงบ้างครับ ในความรู้สึกของเรา เอง?
รู้สึก รู้สึกรำคาญ <chuckles> รู้สึกเหมือนแบบ เอ่อ แบบ เออ จะอะไรอะ จะทำไมจะต้องอวดกันน่ะ เออ เรา ในส่วนของเราอะค่ะ เรามีความรู้สึกว่า เออ เราเข้าไปดู เราอยากจะเห็น เอ่อ เขาใช้ชีวิต เขาทำงาน เขามีการแบบว่า เอ่อ แสดง เขาเรียกอะไรอะ เหมือนแบบให้ความรู้ หรือแนะนำประสบการณ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อยากจะให้ อ่า สิ่งที่เราอยากได้จากเพื่อน ๆ อะเนาะว่า อย่างตัวเราเนี่ยค่ะ เราก็บางทีอะ เราก็อาจจะแบบไปแนะนำว่า เออ เราไปโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะ เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือรถเราเสีย รอรถ เราจะต้องโทรเรียกประกัน
อืม อืม อืม ๆ อา ครับผม อา อ๋อ อ อา ครับ
เราก็จะบอกว่า เออ ประกันที่เราใช้อยู่เนี่ย เขามีบริการฟรีนะ สามารถที่จะโทรเรียกรถลากมาได้ อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ อันเนี้ย ในส่วนของเราอะ เราจะชอบโพสต์อะไรแบบเนี้ยค่ะ ในการแบบ ให้ ให้คนอื่นเขาได้ความรู้ไปด้วยเนาะ แต่ในขณะที่คนอื่นน่ะค่ะ เขา เอาง่าย ๆ เลยนะ ขนาดแบบว่า ไปเล่นกอล์ฟ ใช่ไหม อืม เขาก็จะโพสต์ภาพแบบ เอ่อ ใส่ชุด เล่นกอล์ฟที่มันดูแบบเหมือนไปเดินแบบอะ เออ เออ แบบ <chuckles> แต่งหน้าจัดเต็ม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ เอ่อ ใส่ แต่งตัวเหมือน เหมือน อ่า ชุด ชุดตีกอล์ฟในหนังสือ นิตยสาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็บอก "อุ๊ย วันนี้แบบ เอ่อ ไปตีกอล์ฟ" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อา แล้วก็บางคนอย่างนี้นะบางคน บางคนน่ะ ผอมมาก ๆ แล้วก็โพสต์เหมือนประมาณแบบ "อุ๊ย น้ำหนักขึ้นอีกแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหม? <chuckles>
อืม อา อา อืม ครับผม <chuckles> อืม ครับผม อ้อ อา เข้าใจเลย อันนี้เข้าใจเลยจริง ๆ แล้วทีเนี้ย ไอ้พวกเนี้ยครับผม มันได้ส่งผลเหมือนกับว่า ทำให้เราอะ โอเค รำคาญใจแล้ว อะไรแล้ว แล้วมันเคยไป เหมือนกับเป็นการกดดันเราไหม? หรือว่าทำให้เรารู้สึกอยากว่า เออ ก็อยากจะแสดงออกแบบนี้บ้างเหมือนกัน อะไรแบบเนี้ย เคยมีไหมครับ?
ค่ะ อือฮึ อืม ไม่มีค่ะ ไม่มี ไม่มีแบบว่า ไม่มีแบบอยากจะ ส ไม่อยากจะไปข่มกลับ อะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนความ ความรำคาญ แล้วก็แบบ เอ่อ ไม่เข้าใจว่า ทำไมคนเราจะต้องมาโพสต์อะไรแบบนี้อะค่ะ เราก็ไม่เข้าใจว่า ในโลกของ Social Media หรือว่า มันจะต้องมีการโพสต์อวดกันแบบนี้ เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า? อันนี้เราอาจจะแบบไม่ คิดไม่ถึงตรงนั้นว่า เออ หรือว่ามันเป็น Trend หรือว่ามันเป็น อ่า เขาเรียกอะไรอะ เป็นสิ่งที่ เรื่องปกติที่คนจะโพสต์อวดกัน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา อืม ครับผม อ๋อ อืม จริง ๆ เข้าใจเลยนะครับผม จริง ๆ อะ คือเข้าใจความรู้สึกมาก ๆ เลยนะว่า บางทีมันดูเหมือนกับเยอะเกินไป แล้วบางทีอะ มันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้ อย่างที่เอายกตัวอย่างง่าย ๆ เลยอะครับผม เวลาที่เราดูคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอะ เขามักจะโชว์ความสำเร็จของเขาว่า เขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้ว เขาขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แล้ว แต่เขาจะไม่เคยโชว์เลยว่า เขาผิดพลาดมาแล้วกี่ครั้ง อะไรยังไง จนกว่าเราจะได้ไปเจาะลึก หรือไปศึกษาเขาจริง ๆ เราถึงจะเริ่มสนใจเขาว่า อ๋อ เขาก็ผิดพลาดแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะ กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้ มันเลยกลายเหมือนกับว่า โลก social media โลกออนไลน์อะครับ บางทีมันก็เป็นเหมือนกับโลกของจินตนาการบ้าง หรือความฝันบ้าง ในสิ่งที่เขาอยากจะไปให้มันถึง อะ มองในงุม มุมนี้ดีกว่าเนาะ อืม ครับผม
พอ พอจะมีแบบว่า อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม แต่ ว อืม ค่ะ ๆ เหมือนเป็นการแบบว่า สร้างจินตนาการ เป็นสิ่งที่อยากจะเป็น แต่ยังไม่ได้เป็น อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใน ในบางคนก็จะเป็นแบบนั้น แต่บางคนอะครับ มันไม่มี มันก็ถึงแบบ จะบอกยังไงดี มันถึงขนาดที่ว่า เราไม่มี แต่เราก็ไม่รู้ตัวสักกะทีว่า เราอะไม่มีนะ แต่เราอยากมีเหมือนเขา มันกลายเป็นทำให้เราอะ อาจจะไปซื้อของฟุ่มเฟือย มัน จนมันเกินกำลังตัวเอง อาจจะเป็นหนี้เป็นสิน หรือบางทีต้องการหาเงินให้ได้ มาก มาก ๆ เพื่อเอามาซื้อของอวดลงบน social มันก็มีแบบนี้เหมือนกัน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ มันไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับ อันนี้อยากจะให้มองมุมนี้ก่อนว่า จริง ๆ แล้ว ตัว ตัวเราเองเนี่ย มองว่ามันรำ รำคาญใจตัวเอง ได้ ไม่ผิดเลย แต่ทางนู้นเขาลง เขาอยากอวดในสิ่งที่เขาคิดว่า เนี่ยสักวันเขาจะเป็นแบบนี้ โอเค เขาก็ไม่ผิด ตราบใด ตราบใดที่ในเรื่องพวกเนี้ยครับผม ไม่ได้ส่งผลกระทบ กับสภาพแวดล้อม หรืออะไรโดยตรงกับเรา เราก็โอเค ไม่เป็นไร เราดูแล้วเราก็ อืม เขาอวดอีกแล้วเหรอ? โอเค อะ ปล่อยเขาไป ก็เป็นอย่างนั้นไปก็ได้ ให้ แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่า เขาอวดแล้ว แล้วเราอยากอวดคืนบ้าง อันเนี้ยผมคิดว่า มันเริ่มจะเป็นผลเสียในการเล่น social แล้วครับ เพราะว่าทางนู้นเขาเริ่มมีอิทธิพล เริ่มจะสามารถกล่อมให้เราอะ อยากจะทำอะไรที่บางทีมันอาจจะเกินตัวเรามากเกินไป แล้วตรงเนี้ยครับ ที่มันอาจจะส่งผลเสียกับเรา เพราะว่าพอมันมากเกินไปเนี่ย มันกลายเป็นว่า เราอาจจะต้องไปซื้อของที่แพงขึ้น ใช้เงินฟุ่มเฟือยขึ้น หรือบางทีอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา ซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับ ถ้าเราต้องกลายเป็นแบบนั้น ถ้ามองในมุมแบบนี้ เนาะ อืม
อะฮะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อะ <laughs> ใช่ เออ อา ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อันเนี้ย อืม ใช่เลยค่ะ แล้วอย่างกรณีที่แบบอย่างบางคนน่ะ อย่างพวก พวกดารา หรือว่าบางคนอะ อันนี้ก็เห็นบ่อยเนาะ เวลาที่เขาแบบว่าโพสต์ชีวิตกินหรูอยู่สบายเนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะ กลายมาเป็นแบบว่า อ่า เป็นหนี้ เป็นแบบไปหลอกลวงเงินคนอื่นมา เพื่อที่จะแบบว่า เอามาแบบว่ามาใช้ชีวิตหรูหรา ก็เลยสงสัยว่า เขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเนาะ เขาเหมือนกับว่า เขาโพสต์ชีวิตหรูหราอยู่สบาย เพื่อให้คนอื่นเห็นอะไร แล้วเขามีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายอะไรเหรอ เขาถึงต้องทำขนาดนั้นน่ะค่ะ?
อืม ครับผม อา อืม อา จริง ๆ แล้วอันเนี้ยครับ อาจจะมองได้หลายมุมมอง บางที เขาเองอะอาจจะอยากสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาก่อนก็ได้ ให้ดูว่า เขาอะน่าเชื่อถือนะ เนี่ยชีวิตเขาอะ มันดีขนาดนี้เลย เขาเล่นหุ้น เทรดหุ้น หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำธุรกิจใด ๆ ก็แล้วแต่เนี่ย เขาได้กำไรมา มันงอกงาม งอกเงยขึ้นมานะ เขาเลยสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้ แล้วถ้าคุณมาลงทุนกับเราเนี่ย คุณก็จะมีผลกำไร ที่มันงอกเงยเหมือนกับเราได้เหมือนกันนะ อะไรแบบเนี้ย มันก็เหมือนกับว่าสร้างตัวตน สร้างกลุ่มฐานของตัวเองก่อน เสร็จแล้วเอาเงินตรงที่เขาตรงเนี้ยครับ ค่อยไปหาอีกที จากตอนที่เขามีคนติดตามมาก ๆ แล้ว อะไรแบบเนี้ย ก็มีเหมือนกันครับในสมัยนี้ แล้วก็ค่อนข้างมีเยอะมากขึ้น แล้วก็ค่อย ๆ ส่งผล ต้องใช้คำว่า ค่อย ๆ เนาะ ค่อย ๆ ส่งผลต่อเด็กรุ่นใหม่ไปเรื่อย ๆ ด้วย ซึ่งมันก็มีหลาย ๆ ประเทศ ที่เริ่มจะแบน แบบว่าไม่ให้มีการโพสต์ประเภทนี้เยอะ แบบจำกัดเลยอะครับ ใช่ เพราะว่ามันเริ่มส่งผลต่อเด็ก ๆ ทำให้รู้สึกว่า ชีวิตบนโลกออนไลน์อะ ถ้าเรามีการอวดกัน ในเรื่องของสินค้าที่เราซื้อมาใส่ หรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ ที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอะครับ บางทีคนที่เดือดร้อนที่สุดอะไม่ใช่ตัวเด็กนะ แต่เป็นพ่อแม่ เป็นผู้ปกครอง เพราะว่า ก็ต้องหาเงินมา เพื่อให้ลูกได้เอาไปซื้อ อะไรแบบเนี้ย มันส่งผลไปหมดเลย เขา บางประเทศ ก็เลยถึงขนาดแบบมีการแบนไปเลยครับว่า ไม่อยากให้เด็กได้รับสื่อ ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอะไรแบบนี้มากเกินไป จะทำให้เด็กได้รับอิทธิพล แล้วทำตาม ใช่ครับ
อืม อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อือฮึ ๆ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ้าว เหรอคะ? อะฮะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม อือ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม อันนี้ ใช่ค่ะ บางทีเราก็เห็นแบบว่า เออ เราก็มานั่งคิดเหมือนกันเนาะว่า เอ๊ะ! คนที่เขาแบบว่า รวยจริง ๆ มีชีวิตหรูหราจริง ๆ เนี่ย เขาเอามาโพสต์อวดคนอื่นกันขนาดนี้จริง ๆ หรือเปล่า แล้วเราก็คิดย้อนมาที่ตัวเองเนาะว่า ถ้าเกิดว่าเราอะ หมายถึงว่า รวยจริง ๆ มีชีวิตแบบสบายจริง ๆ เนี่ยค่ะ เราจะเอามาอวดแบบนี้ไหม? ซึ่งเราก็ตอบตัวเองว่า ก็ไม่นะ เออ เพราะเราเคยเหมือนแบบ ถ้าเกิดเรามีทองเยอะ ๆ อะ แล้วเราใส่ไปอวดชาวบ้านเขาเนี่ย เราอาจจะโดนปล้นได้ อะไรเงี้ยเนาะ เออ แล้วเราก็ เราก็เลยแบบ เอ่อ สงสัยว่า แล้วคนเหล่านี้ค่ะที่เขาเอามาโพสต์ลง social ที่แบบแม้กระทั่งเพื่อนของเรา หรือคนในวงการบันเทิงเอง คนมีชื่อเสียงเองเนี่ยค่ะ เขา คือเขาโพสต์เขามีวัตถุประสงค์ใช่ไหม? เขามีแบบอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลัง อย่างงี้ใช่เปล่าคะ?
อืม ครับผม อืม ใช่ ใช่ ๆ ใช่เลย ครับผม ใช่ จริง ๆ แล้วต้องบอกว่า ตอนเนี้ยพอมันมี ไอ้ที่มันเป็นอิทธิพลแบบเนี้ย เข้ามาเยอะ ๆ ใช่ไหมครับ มันเกิดเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่ง คือเรียกว่า ธุรกิจการเช่า สิ่งของฟุ่มเฟือย มีขึ้นมาจริง ๆ นะครับ อันนี้คือมีจริง ๆ เลย ใช่ แบบว่าเช่าเสื้อ เสื้อที่เป็นเสื้อแบรนด์เนมหรู ๆ หน่อย เสื้อแพง ๆ หรือเช่ากระเป๋า หรือเช่ารถ รถ ส แบบรถแพง ๆ รถ supercar ใด ๆ แบบเนี้ย ครับผม หรือจะเป็นการเช่าสถานที่ บ้านหรู ๆ มีหมดเลยครับ ช เช่า เช่าเงินก้อนใหญ่ ขนาดเดี๋ยวเนี้ย อันนี้ผมได้ข่าวว่า ในข่าวสารที่มันมีออกมา สื่อออกมาเนาะ ขนาดเดี๋ยวเนี้ยครับผม มันยังมีถึงขนาดที่ว่า เช่าเงินสินสอด ฮือ มันไปไกลถึงขนาดนี้แล้วครับ ณ ตอนนี้
ค่ะ อืม อ๋อ เหรอคะ? โอ้โฮ ค่ะ อะค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ อันเนี้ย มัน มันหมายถึงว่าคนเราเนี่ย คนทั่ว ๆ ไปเนี่ยค่ะ คือเหมือน เหมือนชอบอวดกันจริง ๆ ใช่ไหมคะ ถึงขั้นลงทุนไปเช่าของพวกเนี้ย ก็มี เอ่อ คนที่แบบ เอ่อ หัวใสเหมือนกันเนาะ ทำธุรกิจพวกเนี้ยมาให้เช่า เออ
อือ ใช่ จริง ๆ ก็ว่าเขาไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีอุปสงค์ ก็ไม่มีอุปทาน มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันที่วิน ๆ โอเค ในเมื่อคุณมีความต้องการแบบนี้ เฮ้ย! เราเห็นว่า มันสามารถทำเป็นธุรกิจได้ เราก็เลย โอเค งั้นเราจัดให้คุณแล้วกัน อ่า เอาไปเลย คุณก็จ่ายตังค์มาค่าเช่า ค่ายืม มันก็แลก ๆ กันน่ะครับ ถ้ามองในทุ มุมธุรกิจอะเนาะ
อืม เออ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วคนที่เขาไปเช่ามา หรือ ว่าเอามาโพสต์ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เขา อยากรู้เหมือนกันว่า เขามีความรู้สึกอะไรยังไงเนาะ เขาจะต้องเสียเงินตรงนั้นเพื่อไปเช่ามา เออ เป็นเรา เราก็คิดเหมือนกันนะคะว่า เอ๊ย! เวลาที่เราเห็นน่ะค่ะ เราก็สงสัยเนาะว่า เออ เขา เขาทำไปเพื่ออะไร แล้วอย่างที่คุณเล่าให้ฟังว่า เออ เขาก็มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังสำหรับบางคน ใช่ไหมคะ แต่สำหรับบางคนน่ะค่ะ อย่างกรณีเช่าสินสอดอย่างเงี้ยค่ะ เขามีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลัง เหรอ?
อืม อ อา ใช่ครับ อ้อ ผม คิ อันนี้ผมคิดนะ มันอาจจะเป็นว่า ด้วยความที่เขาอาจจะมีชื่อเสียง หรือว่า มีอะไรในสังคมนิดหน่อย ก็อยากจะให้ดูว่า โอเค เขา แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะ เนี่ยเขาใช้สินสอดประมาณนี้นะ อะไรแบบเนี้ยครับผม เพื่อให้ชีวิตของเขาเอง ก็ได้ดูน่าเชื่อถือไปด้วยในบางมุม มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันครับ แล้วก็ความ ความคิดความอ่านของทุกคน มันไม่เหมือนกันน่ะเนาะ ค่าสัง ค่านิยม ค่า หรือ อะไรของสังคมก็ไม่เหมือนกัน ก็ไปว่าเขาเสียทีเดียว ก็ไม่ได้ครับ ใช่
อืม อืม อ๋อ ค่ะ อืม พอฟังอย่างงี้ก็รู้สึกเข้าใจคน พวกนั้นมากขึ้นเลยอะค่ะ อ๋อ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบ คุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาอธิบายให้ฟัง อืม ก็เริ่มรู้สึกเข้าใจคนเหล่านั้นมากขึ้นแล้วอะค่ะ
ได้เลยครับ ยินดีมาก ๆ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ อย่าไปหลงตามมันนะ <chuckles>
ได้เลยค่ะ ขอบ คุณค่ะ